ใช่ค่ะ แล้วอันนี้พอ พอจะแนะนำได้ไหมคะว่า มันเป็น ซาวนด์ เพลงแบบประมาณไหน? อะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นแบบเพลงสไตล์คาเฟหรือเปล่า? เพลงแจ๊สที่แบบมีเสียงแซ็กโซโฟนแบบบรรเลงเบา ๆ หรือว่าคุณชอบเป็นแบบแนวเพลงดนตรีสไตล์ไหนอะค่ะ?
คือจะชอบฟังเพลงคลาสสิกนะคะที่แบบว่าทำให้คลื่นความถี่ในสมอง คือ จะ มัน มันก็จะเป็นแบบว่าพอดีไปเรียนรู้เพื่อ พวก อ่า ความรู้ทางด้านสมองมาด้วยเนาะ แล้วก็ เขาก็บอกว่า คลาสสิกเนี่ยมันช่วยปรับคลื่นความถี่ทางสมองเนี่ยให้ผ่อนคลายได้ แต่เราต้องฟังแล้วไพเราะด้วยนะคะ แบบ อ่า คือไม่ใช่ว่า ค่ะ
อ้าว อืม ค่ะ อ๋อ อันนี้ โอ้ อัน นี้ ความรู้ ใหม่ ค่ะ อันนี้ น่าสนใจ มาก ๆ ว่า มัน มันหมายความว่า ยังไงคะ? คือเพลงคลาสสิกเนี่ยมันต้องไพเราะด้วย อันเนี้ย คำเนี้ยน่าสนใจมาก พอ พอจะขยายความได้อีกสักนิด หนึ่งไหมคะ?
อืม อา คือเพลงคลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่มีเนื้อร้อง ใช่ไหมคะ เขาจะเป็นเพลงแบบที่ เอ่อ ประพันธ์ด้วย เครื่องดนตรี ใช่ค่ะ ที่เป็นเปียโนนะคะ แซ็กโซโฟน หรือว่า เอ่อ ไวโอลิน เชลโล อะไรพวกนี้นะคะ มันก็ จะทำให้ คือสมัยก่อนเนี่ย เอ่อ ผู้ประพันธ์เพลงเขาก็จะแบบว่ามีอารมณ์ศิลปะในด้านการประพันธ์เพลงที่แบบดีมาก เพราะฉะนั้น เพลงคลาสสิกก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นเพลงอมตะนะคะ อย่างเช่น ของ Beethoven อย่างงี้นะคะ เขาก็มี การแนะนำ นะคะให้ อ่า คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ย ให้ลูก ฟ ฟังตอนที่อยู่ในท้องได้ด้วยนะคะ แบบนี้ลูกก็ เกิดมา อาจจะแบบมีอัจฉริยะ หรือว่ามี อันนี้ก็ เป็น ความที่เขาแบบวิเคราะห์อะไรกันมาตามอินเทอร์เน็ตที่เราไปเรียนรู้มานะคะ แล้วก็ อ่า ถ้าเด็กยังเป็นทารกก็อาจจะเปิดฟังช่วงที่เขายังแบเบาะอยู่ ก็ให้เขาฟังเพลงเบา ๆ คลอเบา ๆ ตอนเขานอนหลับ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ ช่วยให้สมองเด็กเนี่ยดี อะไรแบบนี้น่ะค่ะ อือฮึ
อ๋อ เป็น เพลงบรรเลง อือฮึ อืม อืม ค่ะ อ๋อ มีสมาธิ ค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม